I ya, seve seve. Anlatmayı çok seviyorum zaten bu anıyı. Şöyle biz, ııı, yaklaşık 8 kişilik bir arkadaş grubumla kamp tati çadır tatili yapmaya gitmiştik. Onlar 1 hafta ka Aynen öyle, hiç tavsiye etmiyorum. <chuckles> Bence çok meşakkatli. <chuckles> Hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Böyl
A! Harika. A! Demek çadır tatili. <chuckles> Hı hı. A! Demek çadır tatilinin meşakkatli olduğunu düşünüyorsun, öyle mi?
Evet, evet yani doğru düzgün duş alamıyorsun. Sabahları çadıra güneş vuruyor. Çadır çok sıcak oluyor. Akşamları buz gibi oluyor. Zaten yere yatıyorsun. Hani minder falan tamam ama zaten konforsuz. Yani, ııı, bence çadır tatili yani bundan sonraki tecrübelerim için tercih edeceğim en son yö yöntem olur. Giderim böyle güzelce 5 yıldızlı bir otelde duşumu alarak
I hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladığım kadarıyla, hijyen ve, eee, konfor problemi yaşadın çadırda arkadaşlarınla seyahat ettiğin süre boyunca.
E, ya, evet. Açık ya, ben biraz daha böyle lükse düşkünüm de yani lükse değil de konfora düşkünüm aslında. O yüzden, mesela, şimdi çadırda arkadaşımla kalıyorum. Biz 3 farklı çadır götürdük. Eee, 1 tanesi çok büyüktü. Onda 4 kişi kaldılar. Böyle 2'li oda gibi düşün o 1 çadırı. Yanında ben ve arkadaşımın kaldığı çadır normal 2 kişilik bir çadır. Ayaklarımız dışarıda kalıyor falan. Ayaklarımız dışarıda kaldı öyle söyleyeyim. Tabii, üst üste. Aynen, hani bir de öğrenciydik açıkçası çok da öyle bir geniş imkânımız yoktu. Bir maddi gücümüz yoktu o kadar. Yan tarafta da başka bir çadır gibiydi.
Hıı. Evet. Büyük bir çadır olsa gerek. Büyük bir çadır mıydı? A, küçük bir çadır o zaman. Hıı. Peki sen o çadırda kalırken kendini nasıl hissettin? Iıı, tam da kapanmadığı için, eee, korktun mu? I nasıl bir duyguların la sahiptin?
Ya <giggles> Öyle, yani orada herkes zaten böyleydi. Herkes çadırda kalıyordu orası direkt bir kamp alanıydı zaten. O yüzden hiç öyle korkma endişelenme gibi bir şey yoktu. Bir de zaten kalabalıktık.
Hıı. Bir güvenlik olarak sıkıntı yaşamadın anladığım kadarıyla.
I yo yo, yo. Hiç öyle bir şey yaşamadık yani benimki tamamen konfordan. Bir de biz zaten kalabalıktık, hani, böyle erkek kız karışık falan gitmiştik. O yüzden öyle onunla ilgili bir sıkıntı hiç yaşamadık. Benimki sadece konfor ama konforu bir kenara bırakırsak mesela arkadaşlarımla, öyle gecenin köründe, işte, deniz kenarında, böyle, oturmak çok keyifliydi gerçekten.
Evet. Hı hı.

Hıı, arkadaşlarınla, ııı, bir şeyler yapmaktan, onlarla konuşmaktan hoşlanıyorsun anladığım kadarıyla.
Evet, evet çok severim. Yani, özellikle böyle tatil gibi herkesin rahat olduğu, kimsenin kafasında ekstra stres olmadığı zamanlarda böyle s sevdiğiniz kalabalık bir arkadaş grubu bence çok iyi geliyor. Yani, tatil için bence birebir bir ekipti onlar. Hani her cinsten insan vardı çünkü. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Harika. Peki, bu arkadaşlarınla yaptığın, ııı, kamp tatilinde, eee, o anıyı özel kılan senin için neydi?
Aha. Şöyle <chuckles> bu, yani, bence komik bir durum bu arada. Biz o tatile 4 çift olarak gittik. Tatilden sonra herkes ayrıldı. <chuckles> Herkes ayrıldı çünkü herkes bir şekilde o tatilde kavga etti. Bir anlaşmazlık yaşadı ve çiftlerin hepsi ayrıldı.
Evet. <chuckles> A! Şey, ııı, ilişkiyi bitirme anlamında mı ayrılmaktan bahsediyorsun?
Evet, evet. İlişkiyi bitirdiler, bitirdiler ilişkiyi. Yani ve bu nasıl oldu, hiçbir fikrim yok.
A! Peki bu, ııı Yani, ııı, bir çatışma, ııı, bir kavga senin gözünün önünde mi yaşandı bu tatilde?
Tabii, tabii. Yani şöyle zaten tatilin son günlerine doğru artık böyle herkes böyle b işte arkadaş olarak değil ama sevgili olarak herkes böyle bir gerilmiş tamam mı? Herkes bir gerildi zaten. İşte herkes gerilince böyle bir işte s bunlar arasında bir çatışmalar artmaya başladı. Böyle ufak tefek sesler yükseldi falan ama kimse de bu.
Çok şiddetli şiddetli miydi bu çatışmalar peki?
Yani, bizim gördüğümüz o kadar şiddetli değildi bize gösterilen. Ama kendi içlerinde öyleymiş. Biz tatili bitirdik artık arabalara bindik. Zaten arabalara bindiğimizde herkes sus pustu yani özellikle çiftler. Onların sus pus enerjisi hâliyle son zamanlarda bize de yansıdı yani. Herkes sus pustu. Sonra Ankara'ya döndük ve herkes ilişkisini bitirdi.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hıı. Peki, bu arabada, ııı, herkesin sus pus olması, eee, gergin bir ortam yarattı gibi algılıyorum, doğru mu?
Hı hı.

Iıı.
Hani, aslında tatilde spesifik olarak olan bir şey değil. Öncekilerin birikmişliğini yaşamışlar, yani.
Tatilde bu birikmişliği açığa çıkarıp, eee, ayrılma kararı aldıklarını anlıyorum.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani, şöyle olmuş, benim anladığım kadarıyla; tatile gelene kadar, ki hepsi uzun ilişkilerdi, yani, hepsi 2 senelik ilişkilerdi. Onların da ilk tatilleriydi. Beraber ilk tatilleriydi, yani, böyle arkadaş grubuyla. Bu şekilde, böyle, işte, birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra böyle tatil gibi rahat bir ortama geliyoruz ya, o noktadan sonra artık daha fazla uğraşmak istemediler diye düşünüyorum. Yani, o rahatlık daha iyi geldi onlara. Herkes, iki taraf için de söylüyorum bunu.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, seyahat etmek, eee, onların içindeki birikmişlikleri ortaya çıkarmasına sebep olmuş, anladığım kadarıyla, biraz da rahatlamak. Hı hı. Evet. Peki bu, eee, senin yanında, eee, yaşanırken, eee, bu kavgalar, çatışmalar, eee, sen buna bir çözüm bulabildin mi? Eee, nasıl davrandın? Eee, hiç görmemiş gibi mi yaptın? Yoksa araya girip onların, eee, kavgasını, tartışmasını böldün mü, eee, yani, araya girdin mi tartışma sırasında?
Hı hı. Kesinlikle. Evet, evet kesinlikle. Hı hı. Öyle. Hı hı. Yani Ben şu tutumu daha doğru buluyorum. Eğer bir tartışma yaşanacaksa, o tartışma yaşanmalı. Yani, bunu tabii ki belli sınırlar içerisinde, kimse kimseye bağırmadan, kimse kimseye agresifleşmeden. O tartışma yaşanacaksa, o tartışma o an orada yaşanmalı ve bitmeli. O yüzden böyle, yanın özellikle böyle çiftler arasında olan kavgalarda asla müdahale etmem. Tabii ki, bir noktaya kadar, yani, ipler iyice gerilmeyene kadar.
A, İlginç. Hımm. Hı hı. Değişik bir düşünce, evet.
Yani, o orada yaşansın z aten hepimiz yakın arkadaşız yani. Kimse kimsenin kötülüğünü istemiyor o ortamda. Herkes iyi niyetli birbirine karşı. O yüzden bırakalım onlar tartışmalarını yaşasınlar. Tartışma bittikten sonra hiç girmem. I ıh, ama tabii ki bazen sesler çok yükselirse o zaman, "Tamam, bir sakin olalım." yapıyorum ama onun dışında, yok. Tartışsınlar yani, tartışmalar olur.
Hı hı. A, hiç araya girmiyorsun, e yani, eee. Hı hı. Eee, s Hı hı. Hı hı, eee, daha çok sessiz kalmayı, karışmamayı tercih ediyorsun, anladığım kadarıyla bu seyahatte, mesela, yaptığın gibi.
Evet, yani, bu mesela sadece bu tarz özel ilişkilerde de değil. Mesela, böyle, bir işte tatilde, mesela, 2 arkadaşım da kavga etse, arkadaş olan 2 arkadaşım, yine karışmam, yani çünkü o tartışma yaşanacaksa yaşanacak. Hani yaşanmazsa bence konuşularak her şey halledilebileceği için tartışma da konuşmanın bir parçası. Tartışsınlar, <chuckles> tartışsınlar, konu kapansın. <chuckles>
Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. <chuckles> Peki, sen bu yaşadığın olaylardan sonra, eee, ben artık arkadaşlarımla seyahat etmem, eee, yalnız seyahat ederim ya da ailemle seyahat ederim, eee, daha farklı bir seyahat programı, iii, yaparım diye düşündüm mü? Yani b ve bunun için herhangi bir girişimin oldu mu?
Hı. Açıkçası